Oi? oito da noite?
Nossa, é horrível, 20h, a criança tem que estar dormindo 21, 22h, aí como que a criança vai fazer isso 20h? Horrível.
Entendeu? Então, tem os seus pós e tem os seus contra, o negócio de internet a gente tem que limitar durante uma certa faixa etária, né, porque não é bom para mente da criança, a criança se torna dependente também dessa coisa de ficar sempre com o telefone na cara, o computador.
E, como que você faz para limitar os celulares dos seus filhos?
Olha, hoje em dia é muito complicado, porque elas são 2 adolescentes, né, praticamente a vida delas é com o telefone na mão, mas, eu dou tarefas, elas têm coisas que elas têm que fazer, se essas coisas não são feitas, aí eu engrosso mesmo, sabe? <chuckles> Não tem essa, e
<laughs> É, aí você toma o celular delas? Como funciona?
eu tomo, tomo celular, tomo computador, não tem essa história, eu não dou moleza não. Eu acho que tudo a vida é feita de limites.
<chuckles> Elas devem ficar, bem tristes, furiosas. Sim.
E essa é uma parte da autonomia que também funciona. Eu te dei limites, eu te dei metas, eu te dei um trabalho para ser feito, você não executou, eu estou te protegendo quando eu te falo que não, não vai rolar meu amor. Você agora vai ficar sem teu telefone.
Sim, sim. É importante também, porque a gente não pode falar sim para tudo, às vezes eles fazem aquelas carinha deles: "Ah por favor". Eu sei que é difícil para uma mãe, né, mas deve ser difícil para você. <laughs> Você então é mais rígida.
Isso. Nem rola. Comigo não é difícil não. <laughs> Eu sou bem rígida, porque eu tive uma mãe rígida, né, eu tive uma educação um pouquinho mais rígida, então para mim é muito de boa. E, eu acho que isso forma adultos mais responsáveis, porque a criança entende que a autonomia é um uma coisa legal, que você pode fazer coisas sozinhos, mas ao mesmo co tempo, é uma responsabilidade, e aí, já uma coisa vai caminhar do ladinho da outra, sem nenhum estresse, sabe, sem nenhum problema, as crianças crescem sabendo que têm limites também, a serem respeitados, que sua mãe e seu pai tá ali para te proteger, mas a gente tá para proteger dos perigos externos, digamos assim?
Aham. E, e o que acontece, por exemplo, você sua filha tem uma amiguinha, a amiguinha dela pode usar o celular 24 horas, ela não, aí ela chega para você e fala: "Mãe, ela pode, por que eu não posso?". Como você se você se lidar com isso?
Uhum.

Então os professores têm o o app da escola, e aí eles utilizam esse app para tudo sabe, então eles vão lá, colocam as coisas no app, ah, o dever da escola vai ser esse, ah, dia tal tem prova, aí eles colocam no app. É uma coisa maravilhosa.
Sim, eu entendo isso, porque na minha escola é uma escola particular, e a gente usa um aplicativo, e esse aplicativo parece muito com o Facebook então, a gente tem que postar fotos e os pais mandam a gente postar fotos da sala todos os dias, é horrível. <chuckles> Eu odeio isso. <chuckles>
Uhum. Nossa, isso é péssimo. É péssimo. <clears throat> Antigamente, né, eu digo mais, eu de vez em quando eu brinco com as minhas filhas, antigamente a gente matava aula, né?
<laughs> Nossa, sim, sim, pulava o muro da escola, eu pulei muito o muro.
E pai e mãe ficava sabendo no final do ano. <coughs> Exato. E faz parte da juventude, né, aquela irresponsabilidade da adolescência, eu não vou para escola hoje, eu vou para praia. Está, ok. Hoje em dia nem isso as criança conseguem fazer mais, porque eu tipo eu tenho o app.
<laughs>
E quando a minhas filhas chegam na escola, tenho lá dizendo que elas chegaram na escola.
Sim, mas
Se elas não chegam na escola dá tipo, tá atrasada.
mas até aí até aí isso é bom, né, porque você não sabe onde seu filho poderia estar, né?
Uhum. Não, até aí é bom, mas e uma outra parte tira um pouquinho aquela liberdade, né, aquela aventura da, eh, da juventude, né, do adolescente, minhas filhas têm 17 e 15 anos hoje em dia, então tem aquela parte da aventura, para mim é maravilhoso, para elas não é maravilhoso. <laughs>
<giggles> Né.
E tem uma outra parte que não é tão legal, né, desse app da escola. Tem muitos professores, que meio que esquecem de colocar o trabalho da escola no horário que seria da escola, e aí joga o trabalho 20h para ser entregue amanhã.

Sim, e é difícil, eu nunca ouvi isso de uma criança, é a primeira vez que eu tô ouvindo.
Exato. E essa psicóloga ela virou, tipo, ela falou assim: "Eu te dou os parabéns, porque eu não sei qual método que tu usa mas a tua filha tem uma mente maravilhosa. <laughs> É a primeira criança que eu ouço defendendo a educação da mãe, porque todo mundo fala que é injusto, que tem, 'Ah, não gosto da minha mãe, que minha mãe faz isso, minha mãe me põe de castigo, minha mãe não deixa eu sair com meus amigos'. E ela super te entende, ela sabe que ela fez coisa errada". Falou: "Isso é maravilhoso", eu falei assim: "Ah, eu também acho, né". <laughs>
<laughs> <laughs> É. <laughs> Então <laughs> E você é igu igual aquela mulher da TV, a Super Nanny. <laughs>
É meio que Super Nanny, né, eu vou no psicológico da criança, eu faço ela entender. E eu gosto disso, né, eu dou essa autonomia pra elas pensarem também.
Né.
Porque eu acho que isso é a virada de chave, sabe. Porque não adianta você castigar a criança e a criança não entender porque que ela tá de castigo.
E me conta, já teve outras mães que pediram conselho a você, falaram: "Nossa, como que você faz isso com a sua filha, me ajuda, como que eu f aço também?".
Não, mas não, mas as minhas vizinhas tem uma vizinha minha que ela trabalha como terapeuta de família, ou seja, ela ajuda famílias que não conseguem lidar com os seus filhos. E esta criatura manda os filhos dela pra ficar de castigo na minha casa. <chuckles>
<laughs> Aham. <laughs> Mas por que na sua casa? Sua casa é
Porque ela fala: "Eu vou te mandar pra casa da Luana, porque a Luana vai te pôr de castigo", aí os filhos dela falam: "Não, mãe, não vou não". <laughs>
<laughs> Ficam com medo de você? <laughs>
Fica com medo de mim. Porque quando eles estão aqui em casa eles não fazem bagunça, mas tipo, eles ficam super de boa. Ficam vendo sentado no sofá, vendo televisão sem fazer zona, comem na mesa, tudo o que eles não fazem dentro de casa. Então eles respeitam as minhas regras, mas dentro de casa não respeitam nada. <chuckles>
Aham. <laughs> Então <laughs> que engraçado. Então eu acho que eles não gostam de ir na sua casa não. <chuckles>
Eles não gostam, mais ao meste mesmo tempo eles gostam, porque toda semana estão aqui, e não é de castigo. <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Mas eles gostam do quê? Da comida?
Eles gostam da comida, gostam da ordem, da organização. <laughs> Mas dentro de casa não, "Em casa minha mãe não é assim, então tá bom, eu posso fazer zona". <laughs>
<laughs> Que engraçado. Nossa. <laughs> Engraçado.
É super estranho.
Sim, mas foi legal con falar com você e saber disso. Foi a primeira vez que eu ouço uma criança com essa maturidade. Foi legal falar com você, até a próxima.
Ai, até a próxima. Foi um prazer ter começado com você também, viu. Até.
<chuckles> Até, tchau.